Đúng rồi đó, nói chung là bạn cứ đầu tư những cái gì mà về sức khỏe đó, bên ngoài đi, là mình nghĩ là bà sẽ thích lắm á. Kiểu như là, cũng gọi là, mình nói nhỏ nhẹ thôi, mình bảo là "Ờ, bây giờ sức khỏe của bà là quan trọng nhất rồi, có sức khỏe thì mới có sức chăm cháu, đúng hông nè?" À, thì lúc đó thì bà sẽ vui vẻ bà nhận thôi chứ lúc đó chắc cũng hổng có, gọi là, quan tâm tới cái giá tiền cái món đó đâu bạn. Ờ, kiểu như, cũng quan tâm là ừ, nó phù hợp là được.
Đúng rồi. Ừm, nói vậy mình hiểu. Thật ra bản thân của mình á thì xác định là bà cũng đã cực khổ rồi, đúng hông? Nhưng mà bình thường nha, mình tặng quà chắc chắn là bà hông có nhận đâu, nhưng mà bây giờ cũng có lý do rồi: "À, thời gian bà cực khổ chăm cháu thì bà nhận đi cho cháu vui, ngay dịp đầy tháng này nè." Thậm chí là, ừ, ừm, bà ẵm cháu, ừ, cùng thử cùng trải nghiệm nha, thử coi làm sao, chắc là bà cũng thích lắm luôn á bạn. Nghĩ tới cái việc nhận và vui nha, mình thấy mình cũng xứng đáng đồng tiền luôn ha.
Đúng rồi. Thì đó. Đó. Ô kê, đúng rồi đó bạn. Đó, đó, mà nãy cũng có nghe bạn nói á là bà vừa chăm cháu mà vừa dọn dẹp nhà cửa này kia nữa, đúng hông? Đó thì bây giờ nếu mà bạn muốn bà bớt nhọc nhằn hơn á, bạn có thể sắm những cái đồ mà công nghệ đó bạn, ví dụ như robot mà lau dọn nhà nè. Đó, ví dụ bạn đầu tư một lần đi, đó, kiểu như giúp cho bà đỡ mất công phải, ờ, cầm cây chổi quét quét nhiều khi cũng đau lưng lắm bạn. Tại người lớn mà, đâu có giống mình đâu, nhiều khi quét lâu nó đau lưng, nó lại mỏi chân này kia nữa á, thì thay vì như vậy thì mình đầu tư luôn đó, bạn thấy được hông?
Ừ, ừ, hợp lý luôn! Đúng rồi, rất là hợp lý. Thấy cũng ổn á bạn, nhiều khi bà, ừ, lội lên lầu hum xong rồi lội xuống chỉ vì quét dọn rồi gom rác thôi à, mà thấy thấy thương lắm, cho nên giờ mua cái máy đó thì thấy nó cũng nhẹ đi phần nào cân, đúng hông? Chỉ cần điều khiển thôi à, mà bà cũng có thể là đi tới đi lui cũng thoải mái nữa, sạch sẽ nhà nữa, mình hiểu rồi. Ừm.
Đó. Đúng rồi. Chính xác. Đó, đó. Đúng rồi, chính xác đó bạn ơi. Nói chung là bạn có đầu tư mấy cái đồ công nghệ á, ví dụ trong bếp núc chẳng hạn nữa nè, bà hay nấu đồ cho cháu nè hoặc là nấu cho nhà gia đình bạn ăn đó, đó thì, kiểu như, bạn cũng đầu tư những cái nào mà nó tiện lợi mà dễ xài xíu nha, ờ, có gì ch hướng dẫn cho bà xài thì nó sẽ tiết kiệm thời gian nè, bà có thời gian bà chơi với cháu nhiều hơn.
Ừm.